Allora, proprio perché come hai det come hai detto bene, è difficile scegliere il singolo gioco preferito, io per facilitarmi utilizzo questa strategia. In poche parole decido se questa scelta proviene diciamo dal cuore oppure dalla testa. Quindi, se dovessi eh parlare eh con il cuore, direi appunto un gioco che si chiama Ratchet& Clank, un gioco d'azione dove sei una specie, insomma, di chiamiamolo così eh roditore, non so neanche che animale sia es
Sì. Sì. Mh-mh. Ah! Okay. Mh. Mh-mh. Okay, e grazie per la spiegazione perché non ho presente. <chuckles>
Ah che no no no no ma no, cioè è completamente sbagliato ti giuro, non saprei come descriverlo, è un tipo un roditore umanoide che tira fuori armi assurde accompagnato da un robottino, Clank si chiama, che appunto lo segue sempre. Eh quello praticamente è il gioco della mia infanzia. Praticamente io penso che quel gioco abbia, diciamo, un po' eh sviluppato la mia vena creativa, il mio interesse per il mondo dei videogiochi serio, chiamiamolo così, quindi.
Mh. Sì. Ah. Okay. Mh-mh. Ma dai che bello, che bello. Quindi insomma c'hai un legame affettivo con questo videogioco, ho capito, ho capito.
Esatto esatto esatto. Nonostante è un gioco piuttosto semplice e poco impegnativo a livello di ehm meccanica. Invece, quindi, se dovessi rispondere col cervello, quindi con la maturità e con l'esperienza, insomma, acquisita appunto in anni il videogiocatore, ecco che appunto saltano fuori giochi con meccaniche un po' più complesse tipo, ad esempio, Warframe, eh, Deus Ex, Killzone, Elden Ring. Sì sì sì sì.
Mh-mh. Sì. Okay. Mh-mh. Ah okay, insomma, ce ne sono, ce ne sono, assolutamente, sembra di capire. E, invece, mi chiedevo, tu tendenzialmente ti limiti a giocare o sei anche quel tipo di persona che molto volentieri si troverebbe, ad esempio, a guardare un video su YouTube di vari gameplay?
Mh.